Ah, so ist das wahrscheinlich auch mit ah, okay. Ja, so ist das wahrscheinlich auch mit, ähm, Highschool Basketball und so und so so ergeben sich diese Mannschaften, hm, wenn man das richtig versteht, ne? Dass dass die vielleicht sich selber dazu entschieden haben, diesen Sport zu machen und vielleicht nicht dadu dazu gedrängt worden sind, weil die Eltern vielleicht gesagt haben: „Du solltest vielleicht mal Fußball machen, weil ich mag Fußball“. <chuckles>
<chuckles> Genau, ja. Jedes Kind hat dann seine eigene Verantwortung, eine Sportart schulisch zu machen. Du hast dann dein eigenes, ähm dein eigenes Gebiet, äh, sportlich gesehen und kannst dir den Verein komplett frei aussuchen. Hm, ja.
Ja, ja. Mhm. Mhm. Erinnerst du dich denn an einen Moment in deiner eigenen Kindheit, wo du dich mal so richtig selbstständig gefühlt hast? <snorts>
Boah, ähm. <chuckles> So spontan fällt mir jetzt keiner so direkt ein.
Vielleicht ja vi vielleicht mal alleine zu Hause gewesen oder vielleicht warst du auf dich zu Hause gest äh, äh, alleine gestellt, weil du ich weiß nicht, i i irgendwas?
Ich war tat Ja, ich habe mir viele Sachen selbst beigebracht, so in Self-Study. Das das habe ich eigentlich schon immer gemacht. Ja, doch schon. Also, wenn ich mir so irgendwas Komplexeres selber beigebracht habe, sei es jetzt also, egal in welchem Schulfach oder so, also, so was dann schon, ja.
Ja. Gibt es denn Kinder in deinen Unfel Umfeld jetzt, wo du sagen würdest: „Boah, die sind echt wenig selbstständig oder die sind echt sehr abhängig?“ Ich meine, klar, Kleinkinder ausgenommen jetzt, das ist ja klar, dass dass sie selbstständig sind, das ist, äh ja, genau. Das <giggles> das nehme ich dir jetzt nicht ab. Nein und das, äh, ist natürlich schwer umzusetzen, aber würdest du vielleicht sagen vielleicht sogar hat sich das in der Zeit verändert? Das war mal ’ne Zeit besser oder schlechter? Und ja, wie ist so deine Sicht darauf?
<giggles> Ah, die sollen auch arbeiten. <chuckles> Ne, Spaß. <giggles> Ja. Mhm.